अ, जी, जब भी मैं काम में होती हूँ ना, तो ना चाहते हुए भी मेरा जो ध्यान है ना, वो भटक जाता है। मैं चाहती हूँ कि जिस मैं काम में हूँ उसमें मैं फ़ोकस अपना बढ़ाऊँ और उसी में अगर ध्यान लगाऊँ तो शायद वो काम मैं बहुत बढ़िया तरीके से कर सकती हूँ। लेकिन न चाहते हुए भी अ, मैं आपको ये बताती हूँ कि वो ध्यान जो मेरा है ना, उस काम से निकल जाता है। और दिमाग में कुछ और ही म या वर्तमान को लेकर या भविष्य को लेकर या पुरानी बातें जो है ना, वो चलती रहती हैं। और कभी-कभार सकारात्मक चीज़ें आती हैं, कभी-कभार नकारात्मक चीज़ें आती हैं। तो वो जो एक अ, मैं बताऊँ ना आपको अ, मतलब दिमाग जो है ना, निरंतर रूप से चलता रहता है, शायद उस वज़ह से मैं भटक जाती हूँ अपने काम से। या फ़ोकस जो है वो नहीं बढ़ा बना पाती हूँ। या काम की बात कर लीजिए या फ़िर मैं आपको कहूँ कि कुछ सीख रही हूँ तो उसमें भी ऐसा ही रहता है। तो क्या आप मुझे के कोई सुझाव दे सकते हैं कि जिससे मैं ये जो मेरा ध्यान जो है वो भटकता है। उसको कम करके मतलब है ना, कैसे अ, भटकने को रोकूँ और फ़ोकस को बढ़ा सकूँ। जी।
जी। जी। जी, अ, जैसे हमारा ध्यान अगर अ, एक जगह पर रहेगा और अगर हम ठीक से पढ़ाई करेंगे तो या फ़िर जो भी अपन किसी भी काम को करते हैं, उस पर अगर ध्यान रहेगा, तो बेहतर तरीके से कर पाएँगे। अ, ये आपने बिल्कुल अ, महत्वपूर्ण अ अ, सवाल है ये आपका और मैं अ, जानना चाहता हूँ कि आप किस कैसे वातावरण में असहज महसूस करते हैं कि जहाँ पे आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। या फ़िर आप मेरे को थोड़ा और बता पाएँ कि, किस तरीके से अ, किसी एक एक काम में आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। या तो आप ऑफ़िस के काम में या फ़िर आप पढ़ाई पे। किस तरीके के काम में आपका ध्यान नहीं लगता है?
जी। हुँ, जी। देखिए, अ, जो काम है न वो रहता है घर से मेरा, मतलब वर्क फ्रॉम होम होता है ना? तो वो रहता है तो ऑफ़िस का तो ऐसा झंझट नहीं है जाने का। तो, मैं सारा काम घर से ही करती हूँ, तो अ, उस वज़ह से कह लीजिए फ्रीलांसर भी हूँ और साथ में है ना? तो घर पे बैठे हुए एक तो विचारधारा भी ऐसी हो जाती है। लेकिन जैसे कई बार घर पे कोई आ गया तो उसमें ध्यान चला गया या कभी-कभार बात-वात कर रहे होते हैं घर वाले, परिवार वाले सदस्य आपस में तो भी अ, मतलब काम में ध्यान ना रहकर उनमें ध्यान चला जाता है। लेकिन अगर मैं मुझे लगता है न उस वज़ह से मेरा जो समय है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। जबकि मैं वही समय अगर मैं परिवार में या अगर मैं ऑफ़िस में होऊँगी तो शायद वो चीज़ें से इस चीज़ों से मैं बच जाऊँगी। और अ, कम समय में अपना जो काम है न वो मैं निपटा के और अगली चीज़ें जो हैं वो कर सकती हूँ। लेकिन घर पे काम करने का मुझे लगता है कि यही एक मुझे नुकसान भी हो रहा है कि जो मेरा ध्यान भटक जाता है कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया और कभी खुद को कहीं जाना है या कभी कुछ परिवार वाले आपस में कुछ ब बात-चीत कर रहे हैं तो उसमें ध्यान चला गया। तो उस वज़ह से मुझे लगता है कि ये जो परेशानी है ना, मुझे आ रही है और बार-बार जो मेरा ध्यान है वो भटक जाता है। जी।
जी। जी। बिल्कुल, अ, जैसे आपके मतलब आपका मानना है वो सही है कि अगर वातावरण आपका उस तरीके का हो कि जहाँ आपका ध्यान लग पाए। अगर आप ऑफ़िस का काम करते हो अ, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ऑफ़िस का काम कर रहे हो और घर में कर रहे हो तो आपका ध्यान अ, अव अवश्य ही भटक जाएगा। तो आपको ऐसा माहौल अ, बनाना पड़ेगा कि अ, घर पे ही अगर ऑफ़िस का काम कर रहे हो तो आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए और जैसे आप मुझे अगर कुछ पर्टिकुलर बता पाएँ कि कौन सी चीजें ज़्यादा आपका ध्यान भटकाती हैं? अगर जैसे मुझे बता दोगे तो फिर वो सही तरीके से मैं भी आप समझ पाऊँगा कि हाँ कौन-सी चीजें भटका रही हैं आपके ध्यान को तो अगर वो कम करेंगे तो उससे बेहतर तरीके से आप ध्यान लगा पाएँगे। तो अभी आप कुछ याद कर पा रहे हो कि अ, 3-4 ऐसी कौन-सी चीजें हैं जो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाती हैं?
हुँ। हुँ। जी। हुँ, जी। देखिए अ, एक तो मैंने जैसे बोला ना कि पारिवारिक बातचीत कोई चल रही होती है और मैं काम कर रही होती हूँ। काम से ध्यान निकल कर और उस चीज़ में चला जाएगा या फिर जैसे डोरबेल हो जाती है कोई आ गया तो उसमें ध्यान चला गया। नहीं तो फिर फ़ोन है, सबसे बड़ी मुझे लगता है कि यही जो है ना भटकाने वाला यंत्र जो है, वो यही है क्योंकि कभी-कभार कोई नोटिफ़िकेशन आ गए, कोई मैसेज आ गए या कोई फ़ोन आ गया तो काम में से निकल कर इस चीज़ में जाना पड़ता है। है ना? और जो एकदम से कई बार ध्यान होता भी है और कोई अच्छे मैं कहूँगी कि कोई अपने दोस्त का मेरे का मैसेज आ गया है ना? कोई अच्छी दोस्त का मैसेज आ गया या कोई अ, है ना? कोई बातचीत शुरू हो गई किसी व्हाट्सऐप ग्रुप में किसी चीज़ को लेकर दोस्तों की तो या अ, या है ना इस वज़ह से मुझे लगता है कि ज़्यादा मेरा जो है ना वो ध्यान भटक जाता है या कई बार दिल करता है कि जैसे अगर थोड़ी थक गई हूँ, तो सोशल मीडिया चला लूँ। तो सोशल मीडिया चलाते-चलाते समय ज़्यादा बीत जाता है और जब तक वापस आना होता है एक तो समय ज़्यादा बीत जाता है और दोबारा अ, मैं आपको कहूँ ना कि वापस आके उस चीज़ के के, ऊपर ध्यान लगाना हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि दोबारा उस चीज़ में फोकस कैसे मैं अपना बना पाऊँ? तो जी काफ़ी मैं आपको बताऊँगी कि परेशानी का सामना करना पड़ता है ये 3-4 चीज़ों की वज़ह से मुझे। जी।
बिल्क जी, जी। जी। जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं कि अ हाँ फ़ोन का बहुत बड़ा कारण रहता है कि आपके पास बार-बार कोई नोटिफ़िकेशन आ रहा है। तो आपका ध्यान भटक जाता है। या फिर आप अ अ, कोई बार-बार आपके पास कुछ अ, सहायता के लिए आ जाता है या फिर दोस्त का फ़ोन आ जाता है तो आपका ध्यान भटक जाता है। अच्छा जैसे अ, आप मुझे बताएँगे कि आप अगर एक बार ध्यान लगाते हैं कि अगर कोई भी काम करने बैठे हैँ या ऑफ़िस का काम आप करने बैठे तो आप कितनी देर तक ध्यान लगा पाते हैं? या फिर आपको कोई कितनी देर तक डिस्टर्ब नहीं करता है?
हुँ। हुँ। हुँ, जी। अ, हाँ। देखिए, पता क्या है कि जब मैं काम पर बैठी हूँ तो मतलब ये है कि जब तक मुझे कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया जैसे फ़ोन का मैं कह रही हूँ ना। तो मुझे लगता है कि आधा घंटा या 40 मिनट तो मैं आराम से अगर कोई निरंतरता से कोई काम करती तो बढ़िया तरीके से कर पाती हूँ। है ना? और अगर उसमें मेरी रुचि है तो फिर तो बहुत बढ़िया तरीके से मेरा जो ध्यान है वो उस चीज़ में आ जाता है और मैं आराम से, आसानी से, फट से वो सारे के सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन जैसे कभी-कभार होता है ना, कि एक तो कई बार ऐसे काम आ जाते हैं जिनमें रुचि नहीं होती है। तो फिर उसमें ध्यान लगाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये जो फ़ोन की जैसे कोई इ नोटिफ़िकेशन बज गई या है ना, कोई जैसे मैंने बोला कोई डोर बेल बज गई कोई आ गया तो एकदम से मेरा जो ध्यान है न वो भटक जाता है। और अ, कोशिश करती हूँ कि अ, जैसे 40 मिनट या 45 मिनट में थोड़ा लंबी देर तक ध्यान बना सकूँ। और कभी-कभार अगर रुचि है तो मुझे ख़ुद पता नहीं चलेगा 1 डेढ़ 2 घंटे मेरे कैसे बीत गए, है ना? ये डिपेंड करता है कि अगर वो चीज़ जो मैं कर रही हूँ या मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरी रुचि के हिसाब से है या नहीं है। या अ, इसका एक जो अगर विघ्न है अगर रुचि का काम भी है तो उसका विघ्न मुझे लगता है कि मेरा फ़ोन है। तो क्या मैं फ़ोन को भी क कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं अपने फ़ोन से ये जो दिक्कतें मुझे होती हैं या स्मार्टफ़ोन से उससे भी बचूँ ताकि मैं जो ए एक जो काम मैं 1 घंटे में कर सकती हूँ उसको शायद मैं डेढ़ 2 घंटे लगा देती हूँ। द दुगने समय में मैं करती हूँ। तो क्या जी, जी। तो ऐसे में अ, ध्यान अगर मैं लगा लूँ तो जल्दी हो सकते हैं मेरे काम तो अगर आप मुझे ऐसे में कुछ सुझाव दें कि कैसे मैं ये सब ठीक कर सकती हूँ? तो जी।
ओके। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अ, मेरा अंतिम सवाल है आपसे पूछूँगा कि अगर य जैसे आप अ, आपने कोई और तरीका अपनाया है इसका कि अ, फ़ोकस कोई फ़ोकस के लिए टेक्निक अ, जैसे आपने पोमोदारों का नाम सुना होगा। जिसमें थोड़ा सा पहले 20-25 मिनट ध्या ध्यान लगाते हैं फिर ध्यान भटकने लगता है तो फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें आपने अपनाई हो अ, जिससे आपको लगा हो कि आपको फ़ायदा हुआ है और आप बहुत दिन तक करोगे तो और ज़्यादा अपना ध्यान बढ़ा पाओगे? या फिर घर के वातावरण को ले लीजिए कि आपने कभी कह के देखा हो कि अ, मुझे मैं इतने बजे से इतने बजे काम करती हूँ तो इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब मत किया करो या मुझे परेशान मत किया करो? ऐसा कुछ आपने आ आजमाया है कि अगर ऐसा कुछ अ, कुछ तरीका अपनाया हो जिसको आप और करोगे बेहतर तो अ, आप फ़ोकस बढ़ा पाओगे अपना?
हुँ। हुँ, जी। देखिए, मैंने अ, परिवार वालों को तो थोड़ा बोला था कि है ना जब मैं काम में होती हूँ तो शोर कम किया करो। अगर बात भी करनी है तो थोड़ा कम धीमी आवाज़ में करो ताकि वो मेरे तक ना पहुँचे। क्योंकि जब मेरे ते मेरे तक बात पहुँच जाती है ना मुझे फिर होता है कि क्या बात कर रहे हो? मुझे भी बताओ। मैं काम छोड़ के उनकी तरफ़ चली जाती हूँ उनको पूछने के लिए। ये चीज़ मैंने ज़रूर की है लेकिन फिर भी वो चीज़ों से न मैं बच नहीं पाती हूँ और वो जब बात करते हैं और कानों में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ जाती हैं आ के, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं फट से जाकर उन उनको पूछो कि क्या बात कर रहे हो मुझे भी बताओ, है ना? तो वो काम से मेरा जो है ना वो ध्यान निकल जाता है और हाँ, मैंने एक थोड़ी अ, मतलब साँस जैसे होती है ना, वो थोड़ी मेडिटेशन ज़रूर करने की कोशिश की थी। तो जी। और मैं आपसे सुझाव चाहती हूँ कि मैं अ, कैसे जो है वो फोकस ज़्यादा बढ़ा सकूँ और भटक ना पाऊँ अपने काम से? जी।
उ जी। अ, जी। जैसे आपने बताया कि मुझे कि आप 40-45 मिनट तक आप ध्यान लगा सकते हो फिर उसके बाद ध्यान आपका भटकने लगता है काम करते समय। तो मैं आपको अ अ, सुझाव दूँगा कि आप ना अ, एक स स सेफ़ समय देख लीजिए कि उस समय आपका अ, कि आपने 30 मिनट तक आपका ध्यान लगा और आपको पता है कि 30 मिनट से अगर मैं 5 मिनट और ज़्यादा ध्यान लगाऊँगी तो फिर मेरा ध्यान भटकने लगेगा। तो उससे पहले ही आप ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट का जिसमें आपको अ, मतलब मैं सुझाव दूँगा कि आप फ़ोन तो बिल्कुल ही ना उठाएँ और फ़ोन अपना बहुत दूर रखें अपने आप से। जिससे आपको फ़ोन से भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और 5 मिनट का ध्यान लगाएँगे बिल्कुल कहीं और कुछ नहीं करना है आप सिर्फ़ शांत बैठिए और थोड़ा-सा साँस पे ध्यान लगाएँगे फिर उसके बाद अ, आप फिर से आधे घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए फिर रेडी हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके से ब्रेक लेंगे तो आप अ, सही से अपना ध्यान लगा पाएँगे और बेहतर तरीके से काम कर पाएँगे। ये नियमित ब्रेक को आपको अपनाना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप न अ, अपने आसपास का जो वातावरण है, उसको हमेशा ऐसा कंट्रोल में रखिए कि आपके नियंत्रण में हो हमेशा वो कि आपको आप अगर आप चाहें तभी आपको कोई एक आपके पास आ सकता है, आपसे कुछ सुझाव ले सकता है या बात कर सकता है। आप चाहेंगे तभी उनकी मर्ज़ी से नहीं होगा। अगर अप आप हर काम अगर सामने वाले की मर्ज़ी से हो रहा है तो फिर आपको वहाँ पे हमेशा अ, परेशानी होगी कि कोई न कोई आपको परेशान करेगा आके। और आप एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि अ, मेरा काम रहता है 6 घंटे का 5 घंटे का तो उस समय पे आपसे कितना भी कोई ज़रूरी काम हो आपसे ना कोई सुझाव लिया जाए, ना कोई सलाह लेनी अ, ली जाए। और फिर अ, और तीसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भी थोड़ा-सा अपने ऊपर थोड़ा कन वो अ, नियंत्रण रखिए कि आप जैसा आप बताते हो कि आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है। कोई बात कर रहा है तो वहाँ पे आप खड़े होके बात सुनने लगे। तो आप थोड़ा-सा उसको भी रखिए कि अ, मैं अ, एक हमेशा दिमाग में ये रखेंगे न कि उम, अब मैं मुझ मेरा समय ये काम करने का है तो मैं कहीं और भटक नहीं सकती। तो हमेशा ये दिमाग में चलेगा तो आपकी रूचि काम में ज़्यादा रहेगी। उस जगह नहीं जाएगी और फिर आप थोड़ा-सा सुबह के समय योगा पे ध्यान लगा सकते हैं, साँस पे ध्यान लगा सकते हैं। इससे दिमाग दिमाग की ऊर्जा बढ़ेगी और ध्यान लगाने की शक्ति भी बढ़ेगी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी।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
जी। बिल्कुल, मैं हमेशा यही हूँ आपकी मदद के लिए। आप कभी भी आके के बात कर सकते हैं।